Nakabawi lang talaga ‘tong ano, eh, nung natapos yun nung nagka-anohan na, eh, nagkabombahan na sa Nagasaki yung ganun, eh, dun lang sila tumigil, eh. <laughs> Oo, dun lang talaga sila mm, dun sila parang ano, eh, nag-lie low sila bigla, eh, tigil sila, eh. Ta’s dun din, 'di ba parang ang sarap din
Baga Oo, tama. <laughs> Oo, <laughs> medyo maraming naubos dun, eh. May mga ano din, ma kung may iisipin mo may mga magandang epekto at may mga masasamang epekto rin yung mga nangyari sa mga kasaysayan na pananakop sa'tin.
Mm. Oo. Oo. O, kasi kumbaga, eh, may mga ang magagandang epekto na napabuti yung buhay natin, yung mga masasama lang dun kasi nung mga panahon na yun, maraming napahirapan marami din namatay 'di ba. Yung mga nakipagdigma ng panahon na yun na pinaglalaban yung bansa natin 'di ba. Kaya siguro mahirap mahirap din isipin pero masaya din na nangyari yun 'di ba. Parang ganun, eh. Papasalamat ka rin kasi kung hindi nangyari yun baka nasaan kaya tayo ngayon kung hindi nangyari yun 'di ba.
Oo. Oo. Tama. Mm. Oo. Um. Tama ka diyan. Ang maganda lang talagang isipin kahit sa kabila ng lahat ng mga nangyari, kumbaga bumangon pa rin, patuloy na bumangon pa rin talaga tayo- mga Pilipino.
Mm. Mm. Oo, at tsaka naging independent din naman tayo 'di ba kasi naipaglaban din natin yung sarili nating ano, ang bansa. Mm, mm. Oo, ngayon kahit
Oo, nabawi natin yung kalayaan natin, eh. Kumbaga, likas din talagang sa pagiging matapang sa ating mga Pilipino.
Mm. Oo, 'di ba pa kaso nga lang nung kasaysayan nga natin 'di ba sa unang pangulo pa lang nagkaroon na ng isyu sa pulitika. Kaya hanggang ngayon, yun pa rin ang problema natin issue sa pulitika. <laughs> Na ano, dinala natin s kasaysayan pa lang nang unang pulitika sa bansa. <laughs> Mm.
Oo. <laughs> Oo, kasi Dahil usapang kasaysayan tayo ayun, sa panahon natin ngayong kauna-unahang kasaysayan na na nangyari sa kasaysayan na isinuko yung mismong pangulo na dating pangulo sa ibang bansa. <laughs>
Mm. Mm, oo. Oo, totoo 'yan. <laughs> Oo.
Oo, iba ang naging epekto sa ano natin ngayon, bansa natin. Medyo nagkakagulo tapos malakas na ang loob ng mga kriminal ngayon.
Kaya nga, eh, kumbaga nga 'yan Mm. Oo, sobrang laki ng pagbabago talagang nakaka-ano, nakakabago bawas ng ano, <scoffs> nakakabawas ng moral bilang Pilipino.
Tama, tama ka diyan. Yun, nakakabitin 'tong ano, usapan natin. <laughs>
Uy, pero, ah, ganda ng mm, ganda ng naging kwentuhan natin. Maraming salamat sa'yo, ang dami kong
Uy, maraming salamat din sa'yo. Marami akong natutunan tungkol sa ano, dinosaur. <laughs>
Mm, dami kong natutunan sa mga binahagi mo. Mm, oo kahit ako nga, eh. <laughs> Ah, sige salamat sa'yo ah. Hangga't sa uli. Mm, sige paalam muna.
Ay, salamat, salamat.